Я уже не занимаюсь год с хвостиком. Да, где-то им. Мгм.
Мгм. Скажи, а вот, э, в теле физически ты увидела какие-то изменения? Потому что всё-таки в паделе задействуется почти всё тело, и это реально какая-то такая универсальная тренировка. Хотя на самом деле кажется, когда смотришь, она кажется очень лёгкой, а когда, м То есть <chuckles> начинаешь ты этим заниматься, понимаешь, что совсем нелегко. Есть ли изменения в теле?
Хм. <laughs> Да, соглашусь. А есть. Э, я бы сказала, что, м, я вот чувствую, что я стала более выносливой. А если раньше я после часа игры уже, так знаешь, валилась просто на корт и говорила: "Не трогайте меня, дайте я полежу". <chuckles> Вот, <chuckles> а то сейчас, э, 1,5 часа игры или тренировки для меня окей, а 3 часа турнира, э, ну, как бы я устаю, но всё-таки могу, м, выдержать.
Мгм. <laughs> О! Ничего себе! 3 часа турнира- это без перестанку? Без остановок?
Да, а турнир- это такое место, где люди собираются, тоже вот вписываются онлайн, а регистрируются, а, э, они могут играть в разных клубах, э, это, м, проводит обычно какой-то 1 из клубов. Вот все приезжают, разбиваются на такие рандомные пары, а, и играют друг с другом несколько сетов, э, так сказать, постоянно меняясь. А и вот кто по совокупности выиграл больше сетов, тот и становится победителем турнира.
Мгм. Мгм, мгм. М. Мгм. Понятно. И сколько команд, э, принимают участие в этом? Или всегда по-разному, или есть определённое количество? А, по-разному. Мгм.
Да, всегда по-разному, э, зависит от масштабности турнира и сколько кортов есть у этого клуба. Бывает, например, от там 8 пар до 30 пар, вот так примерно.
Мгм. А скажи, а перед, э, соревнованием, э, перед, э, тренировкой, да, ну, вообще, перед с самим, э, падэлом ты делаешь какую-то разминку, растяжку? Как ты начинаешь именно заниматься?
Мгм. Да, обязательно. А меня этому научила пара таких <chuckles> жёстких растяжек, которые случились у меня на тренировке, когда я не размялась, а потом ты делаешь такой рывок, да, за мячом, чтоб его отбить, и вдруг тебе ногу как вот простреливает просто. Эта связка потянулась, да. <chuckles> Вот, и
Ага, ага. О! <exhales> То есть такое у тебя тоже было, и ты уже на научена на своём горьком опыте, так сказать. <laughs>
Да. <chuckles> Горьким опытом. Да. <laughs> <chuckles> Вот, так что теперь я обязательно разминаюсь, а, немножко, да, как бы на одной ноге, на другой потянуться, поприседать, э, и слава богу, больше такого не происходило.
Мгм.